あ、それで言うと、あの、やっぱり、なんていうんですかね、もちろんこういう AI とかが出てきて、あの、ま、これで英会話とかの勉強済んじゃうじゃんってなると思うんですけど、やっぱりその、英会話レッスンとか、あの、そういうとこの、ま、メリットで、こっちのデメリットで言うと、やっぱりこの、アイコンタクトっていうができないっていうのがあって、やっぱり、相手が AI ってことで、あの、ま、実際に人と、ま、実際目が合って話してるわけじゃないっていうのもあったりとか、あとはそうですね、あの、実際にそこの例えばほんとにネイティブの方と、なんか会った時に、この、実際にたい対面で話すときのこの緊張感とか、あの、っていうのが味わえなかったり、ま、もちろんその、先ほど言ったアイコンタクトがなかったりするっていうのは結構デメリットかなってありますね。
はい。 うん。 うん、うんうんうん。 うん。 うん。 ああ、なるほど。 うん。 ええ。 ええ。 あ、はい。 ええ。 はい。 はい。 なるほど。うん。 ああ、なるほど。じゃ、そこを埋めるために、なんか、実際に会われてお話されるとかもあるんですか？
あ、そうですね。それで言うと、あの、ま、ちょっとオンライン上とかになっちゃうんですけど、なんかここで AI とかで学んだことを生かしながら、なんかちょっと自信がついてきたら、なんか世界の色んな人と繋がれる、なんか、オンライン英会話みたいのが、オンラインっていうか、なんか英英会話、なんか場みたいのが、たでだあ、タダであるんですけど。
うん。うん。 う、うん。 ええ。 うん、うん、うん。ああ。 あ、そうなんですね。それも顔出しで皆さんやられてる。あは、そうですか。いや、いろんなツールがありますね。まずは、あは、でもそれすごくばっちりな、そうほうですよね。まずは AI で緊張しないで。話みたいな。うん。
あ、顔出しみたいなもあったりして。 そうですね、だから、は そうですね。 で、ま、ほんとになんか、そういう緊張感とか、ま、対面で話したければ、もしかしたら、あの、ちょっとレッスンに何回か行ってみるっていうのもありだと思うんですけど。
うん。 確かに。かまあそうですね、次のステップとして。
そうですね、ただ、ただ英会話とか、そういう、ま、ある程度のこと、基礎から学びたかったりする場合はやっぱりあのこういう AI 使ってっていうのは結構ありだなってあります。
そうですね。うん。うん。 はい。うん。 ああ、いいですね。いや、今日はあのたくさん為になるお話を聞けて、ほんとに良かったです。ありがとうございました。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

なるほど、何か、どんな時間にされますか？
あ、そうですね、この、まず、AI で、ま、音声で、あの、自分が言った事に対して、に日常会話って感じで、あの、やる感じなんですけど、これは本当に、あの、ま、AI ですので、何か、もう24時間いつでも、どこでも出来るので
うん。 うん。 ああ、そうなんですね、ええ。 うん。 ええ。 ああ、そうなんですね、じゃあ、スキマ時間みたいな感じで。
あ、そうですね、もういちにちじゅっぷんだけでも、とか、ま、多くても30分位やったりするので、そう言う何て言うんですかね、実際に、こう言う感じの内容で、日常会話で、何か、英会話っぽい感じにして下さいってやると、実際 AI と、会話するみたいな事が、出来たりするので。
やられてるんですか？ おお、良いですね、うん。 ええ。 ああ、そうですか、あの、私、使った事無いんですけど、どうなんですか。自分で、その、選べるんですか？例えば、お友達っぽくとか、カジュアルとか、何か、そう言うビジネスシーン想定みたいな、そう言うのも選べるんですか？
はい。 はい。 あ、はいはい、あ、そうですね、これも、あの、自分の何か好みに合った、例えば、あの、カジュアルさとか、後は、声とかも含めて、あの、選べたりするので。
ええ。 おお、そうなんですか、へえ。
これはかなり、まま、そうですね、時間短縮もそうですし、ま、自分が、ちょっと習いたいなと思った時に、5分でも、10分でも、出来る事なので、いちいちレッスンに通わなくて良いって言うメリットはあって、時間効率的でも良いです。
いや、本当ですよね、うん。 うん。 ふうん。 いや、本当ですね、いや、これ、それ効率が良いですね、どどうですかね？何か、毎日じゃあ、今やられてる感じですか？
あ、そうですね、基本的には、あの、継続が大事かなって言う、ま、こう言う言語を含めて、大事だと思うので、それをちょっと、本当に1日、あの、忙しい時間でも、何分かやるようにはしてますね。
うん。 ああ、そうですね、うん。 ええ。